Iya iya iya. Terus akhirnya sekarang jadi pacar kah? <laughs>
<chuckles> Sekarang jadi suami, Kak. <chuckles> Kebetulan. <laughs>
Oh, jadi suami, ah, syukurlah kalau begitu. <chuckles> Iya, keren tuh ya. Karena kan jarang ya, maksudnya orang yang, eee, ketemu dengan pasangannya itu mulai dari online banget gitu loh, iya kan. Kadang-kadang kan, eee, berapa persen coba, Kakak kan, eee, berarti beruntung kan ya ketemu, habis itu sudah bisa serius, habis itu sudah bisa, eee, jadi pasangan nih. Tapi kan banyak yah, eee, yang istilahnya, eee, berperan sebagai orang lain, iya kan. Jadi akhirnya kayak tipu-tipu gitu kan, banyak banget yang kejadian kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh, punya tips nggak supaya nggak sampai kayak gitu?
Oke. Iya sih. Berharap? Mhm. Iya, bener sih. Bener. Nah, sebenernya itu mhm.